Oo, ako na ito'y okey din. Kakatapos ko lang din magtrabaho. 'Tas ito, nag-start na naman ako. <laughs> Ikaw?
Alam ito, ano, lang, wa busy-busyhan, pero nakatambay sa mga
Mm. Mm.
ano, streaming platform, alam mo na naghahanap ng mga bagong kanta.
Mm. Oo, ayos yon, ah. Ako nga mahilig din akong makinig ng musika. Ah, madalas nga niyan 'pag habang nagluluto ako o kaya naman naghuhugas ako ng pinggan 'yan. <chuckles> Ikaw ba ginagawa mo rin ba 'yong mga gano'n?
Ako kasi, o oo, sa totoo lang ang lakas-lakas nga ng TV namin para sa, ano, magpatugtog talagang 'pag lalo na 'pag nandito 'yong kapatid ko, nakaano talaga siya, naka s
Mm. Mm.

Oo, ako kasi ang ginagawa ko para mas ano nila, kumbaga parang mas mapakinggan nila magustuhan nila. Alam mo na yung mga tao ngayon more on mada-drama di ba. Mas, ano sila mas gusto nila yung parang broken hearted yung pakiramdam <chuckles> nila kaya ang ginagawa ko, inaano ko parang
Oo. Mm.
so, kumbaga gagawan ko ng ano, gagawan ko sila ng mga kwento-kwento, tapos aanuhan ko sila kunyari, "Oh, eto tugtugan na lang kita ng ganto," di siyempre ang nangyayari imbes na, bago sa panangin nila ay sa pandinig nila pasensya na, ang ginangyayari parang dahil nga may kumbaga napagtripan namin sila habang nainom, alam mo yun. Naaano na rin nila na na ang tawag dito, napapakinggan, nagugustuhan din nila parang katulad ng sa ano, ewan ko kung fan ka din nila yung sa Ben and Ben, dati hindi naman sila ganon kasikat di ba?
Mhm, oo. Dahil nagugustuhan nila. O Mhm.

Ah, yung speaker, oo.
Ang tawag dito, speaker talaga siya, oo, aabot ng hanggang kabilang bahay yung tugtugan namin dito.
Hmm. Ako nga mahilig ako niyan laging naka-bluetooth speaker, lalo na sa umaga kasi minsan pagkagising ko sa umaga, siyempre 'di ba parang ma-energize yung katawan natin, ayan, nagpapatugtog ako lagi niyan mga paborito kong musika. Ikaw ang madalas kong pinatutugtog mga ano eh, OPM eh, mga sariling atin, eh, ganyan, mga pang mga banda, banda ganon, mga rock, mga pop. Ikaw ba ano ba madalas mong pinakikinggan?
Talaga. Ako kasi, iba-iba, eh, depende siguro sa mood ko, pero yung ano ko, yung mga paborito ko talaga, pinakauna yung kay ano, Taylor Swift talaga.
Mm. Mm. Oo, magaganda naman talaga yung kanta ni Taylor Swift lang.
Pero, oo, pero yung pinaka ano ko talaga, yung 'pag bumabiyahe ako, gumagala ako, ang madalas ko yung 2010's kasi grabe napaka nostalgic talaga nung para sakin, ha.
Hmm. Oo, kanya-kanya naman talaga, eh, 'di ba. Minsan nga, eh, ah, may mga tao na mahilig sa mga K-pop, yung iba naman kagaya ko mahilig ako sa mga rock, sa mga pop ganon, yung iba naman mahilig sa mga, yung mga matatanda naman natin 'di ba mahihilig sa mga old songs, yung mga ganon, yung mga makalumang kanta lalo na 'pag linggo <chuckles> 'di ba?
Mm. Oo nga. Totoo.
Mm.
Ako alam mo madalas kong gamit, yung YouTube Music, kasi parang ano na siya, ayoko ng bumili ng maraming app para dun sa mga patugtog. Kasi madalas naman ako nasa YouTube, eh, may music na rin siya. So, doon nalang ako, 'tas para sakin ang ganda ng ano niya, ang ganda ng platform niya. Ayun para i-ano yung mga music na ano ko, kasi hindi siya nadadagdagan. Ako kasi personally, hindi ako mahilig dun sa mga tagalog rap, yung ewan ko ha.
Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm, yung mga nauso ngayon, yung mga nauuso ngayon ano, sila ano, Skusta Clee, yung mga ganun ano? <chuckles>
Oo. Oo, hindi ako fan, pero yung mga old rap, yung mga ano talaga, marami ako. Pero, eh, siguro hindi lang ako mahilig sa rap, ano kasi ako more on Chicosci, Urbandub, mga ganon.
Mhm. Mhm. Oo, yung mga ganon, mga ako rin, mga more on mga banda, OPM bands, eh, yun talaga nakakahiligan ko eh.
Oo.
Pero ako, ah, ano ko, eh, sa nag dati sa Spotify ako madalas tambay, 'yan meron akong account dun tapos ngayon, ah, parang mas nagustuhan ko na yung Apple Music kasi mas simple lang, tapos kumpleto rin naman lahat ng kanta na gusto ko. 'Tsaka yung mga bagong release na kanta, ayan ma minsan kasi nakikinig ako yung mga makaluma din, madalang akong makapakinig ng mga bago, depende nalang 'pag gusto ko talaga.
Naku na Oo. Mm. Talaga.
Mm.